Hi, ah, magandang tanghali.
Ayun oh. Hello! Oo magandang tanghali. Eh, kamusta ayos ka naman ba?
Okey naman, medyo ma-ulan lang dito kayo po ba, kamusta?
Oo, ma maulan din kaya ang sarap mag-nilay-nilay 'no eh, ma-tanong kita um, ano ba yung mga simpleng bagay na ginagawa mo para ma-iparamdam sa kanila na mahal mo sila yung mga pamilya mo?
Mm. Sige po. Hmm, ah, sa'kin po ang simple, ah, yung pag-luluto yun ah, pag-luluto ng pagkain ng mga ulam, nag-luluto para sa kanila sa pamilya, kayo po ba?
Hmm, okay Mm. Mm, alam mo ah, yung pag-luluto na yan no talagang dati gina-gawa ko rin yun nung hindi pa masyadong busy parang tama ka ah, in a way parang yun yung ah, pag-papakita ko ng pagmamahal ko sa mag ina ako 'no kasi siyempre ako nag-prepare nung pagkain na yan na na although kahit nak nakaka-pagod eh, parang medyo ayos lang. Ah, makita mo na masaya sila ano eh, alam mo yung isang bagay na gina-gawa ko ah, ito rin laging na-sasabi ng asawa ko eh, yung pag-bibigay ng oras sa kanila 'no ah alam mo, na alam mo naman.
Ah, okey. Mhm. Mm, oo. Oo. Mm. Oo. Ah, mm, kahit busy po kayo ngayon oo, totoo naman.
Oo, mismo ah, alam mo naman na bilang padre de pamilya talagang, naka nag-tatrabaho ako um, minsan ma madalas maraming gina-gawa pero pag ka yung ah, siguro from time to time ah, lalaruin ko yung anak ko tapos pag kagabi na eh, makikipag-kwentuhan sa asawa ko bago matulog eh, sa tingin ko ano yun talagang na appreciate ng asawa ko yun talagang nara-ramdaman niya na mahal ko silang dalawa ano tsaka yung ano, yung simpleng pag-sasabi ng I love you ganyan yung mga words of ah, endearment ba yun? <chuckles> Ayun eh, yun sa mga oo mahaha halaga yun no, eh, ikaw ba, may ma may nais ka bang i-dagdag?
Oo. Oo. Mm. Ah, oo. Ah, oo, ah, oo. Mmm, mahalaga po oo. Oo. Oo, ah, sa sabi niyo po kanina na sang-ayon po 'ko din sa sinabi niyo ng pag-lalaan ng oras. Kahit gaano ka-busy sa isang araw, ah, okey na mag-laan ng kahit sandali lang para maki-pagkwentuhan or makipag-kulitan, makipag-bonding sa pamilya. Okay na po 'yun siguro, okay 'yun nabanggit ko nga 'yung nga po. Kanina na ay 'yung sa gabi 'yung maki-pag-kwentuhan sa asawa or sa partner, oo, pwede rin po 'yun sa kahit mag-kakapatid, o di kaya, minsan kahit 'yung simpleng, ah, mag-kakasalo lang kayo sa hapunan sa pagkain. Isang simpleng paraan din po 'yun para mapa mapakita natin na mahal natin sila, na importante sila sa atin na kapag mag-kaka-sabay tayong kumain na kahit gaano ka pagod or ano 'yun sini-sikap natin na umuwi ng maaga para lang ah, ma-kasalo sila sa hapunan yan. Mm.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Oo. Ayun. Tama yan. Oo 'yung Mm. Oo. Oo. Oo. Tsaka 'yung dagdag ko nalang eh, 'yung salo-salong kainan na yan, eh, mas ma-inam kung wala tayong cellphone o kaya gadgets, 'di ba? Meron naman talagang nan'don tayo sa moment na 'yun dapat in appreciate natin 'yung pag-sasama-sama natin, ah, pamilya ano alam mo 'nung bata nga ako parang hindi ko nai-intindihan, bakit 'pag sina-sabi ako ng nanay ko, nasa labas na lang ako kakain, ganyan parang medyo sumi-simangot, ganyan, medyo hindi mo rin niya eh ngayon nag kapamilya na ako parang na appreciate ko na malaki pala 'yung pag-kakasalo-salo niyo 'no, kahit na, ah, simple lang 'yung pagkain, eh, mapag-kwentuhan lang kung ano ba 'yung nangyari sa buong araw sa isa't isa, eh mas ma malaking bagay, na ano ak ako sa'kin personally, pag-kaganon, eh nag kuwen-kuwentuhan kami ng asawa ko kung, kamusta ba 'yung araw niya ganyan, eh, ako natutuwa ako, nararamdaman ko na 'yung pag-mamahal niya sa'kin ganyan, kasi siyempre parang gusto nyong kahit pa-paano kahit mag-kahiwalay kami sa ginagawa niya eh, parang gusto niyang maging parte pa rin ako 'nung experience nya, 'di ba? Eh, 'yun naman 'yung akin.
Mm. Tama, totoo. Mm. Oo. Hmm, mm. Opo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Araw. Oo, oo. Isa din po 'yung ano. No? 'yung communication din naman, mahalaga din naman po 'yung sa ano, sa pamilya, sa relasyon ng pamilya yan. Sa kahit anong relasyon naman mahalaga pa rin naman talaga ang komunikasyon para maging mas close, mas malalim 'yung samahan, 'yung bonding, gano'n. Hmm.
Oo. Talaga. Oo. Totoo. Mm. Totoo. Mismo, totoo yan, oh, eh, parang, ah, 'yung communication na malaking bagay talaga kahit na sabihin mo, mag-boyfriend pa hindi pa mag-kaka-pamilya eh, malaking bagay na 'yung komunikasyon eh, 'di ba? Ah, pero paano mo naman hinaharap 'yung mga pag-kakataon may, hindi pag-kaka-intindihan kayo sa pamilya?
Oo. Tama. Hmm. Hindi naman 'yon maiiwasan 'yong hindi pagkakaintindihan dahil nga magkakaiba tayo ng ugali, ng pananaw. Sa 'kin siguro minsan ma ah, personally, ah, sa 'kin kapag hindi pagkakaintindihan, ano, ah, tumatahimik ako or 'di kaya hindi kumikibo, hindi ko sila pinapansin, gano'n 'yong ginagawa ko, oo.
Mm. Oo. Oo. Hmm, tama. Mm. Hmm. Oo, ayan alam mo, ah, ako din, eh, ganiyan minsan talagang tumatahimik din ako. Kumbaga pinapakita ko na ah, kung halimbawa nasaktan ako sa ginawa ng isa ay talagang pinapakita ko na nasaktan ako, para naman sa part niya, 'di ba, eh, malaman niya na nagkamali siya. Kasi alam mo sa totoo lang dito sa 'tin minsan, ah, hindi nila alam na nakakasakit sila. Kaya ang ending walang hindi nagso-sorry, hindi nagbabago, walang pagbabagong nangyayari, 'di ba. Eh, ang mangyayari no'n uulit at uulit lang. Kaya tama 'yan, sang-ayon ako diyan sa sinabi mo. <sniffs> Talagang tumatahimik ka para naman maramdaman nila, 'di ba na 'yong pagkakamali nila ano, eh, tapos kung 'yong hmm, sige, sige.
Mm. Mm. Tama. Mm. Oh. Oo. Mm. Pero, ano pero importante din po na 'pag gano'n, hindi pagkakaintindihan, okey na tumahimik muna ng ilang, ah, oras o ilang minuto tapos okey din na pag-usapan kung ano 'yong hindi pagkakaintindihan para maayos, oo. 'Yong hindi sana dadating 'yong gabi na magkaaway pa or may bigat pa na nararamdaman bago matulog. 'Yon po 'yong sa 'kin naman, oo.
Hmm, oo. Oo, totoo. Mm. <chuckles> Oo, totoo 'yan. Totoo 'yan. Tot Oo, totoo 'yan. Parang ang ang pinaka okey, eh, within the day o kaya sa umaga pa lang maresolba na 'yong problema ano. Alam mo nakakatawa nga, eh, no'ng dalawa pa lang kaming mag-asawa, sa condo kami nakatira no'n. 'Pagka nag-aaway kami wala naman akong mapuntahang ibang lugar kasi 'yong condo namin studio lang, iisa lang 'yong kwarto. Walang sala, walang kusina. Ang hirap talagang 'yong sobrang awkward do'n kaya, ah, ano, talagang 'pagka nagka-issue, eh, pinag-uusapan namin nireresolba namin agad. 'Di na namin pinapatagal kasi kaming dalawa lang din naman 'yong mahihirapan, 'di ba. Ah, iwas ka ng iwas wala ka namang mataguan. <chuckles> Okey.
Mm. Mm. <chuckles> Oo. Oo. Mm. tama. Mm. Oo. Mm. Totoo. Kaya okey na ano na damdamin mo muna or i-absorb mo muna 'yong nararamdaman mo. 'Yong parang i-a-acknowledge mo na nasaktan ka, na nagalit ka. Tapos pahupain muna 'yong init ng issue. Tapos kapag okey na kayo parehas, 'yan, puwede nang pag-usapan or para okey na. Gaya nga po ng sabi n'yo kanina awkward naman kung dadalawa na lang kayo, tapos maliit lang 'yong espasyo, paano 'yon?
Oo, totoo. Tama 'yan. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Mm. Oo. <chuckles> Oo nga, eh. Parang papababain mo muna 'yong emosyon, 'di ba. 'Yong hindi muna mainit ang lahat bago kayo mag-usap. Kasi madalas 'pagka tensyonado ba, pagkamataas ang emosyon lalo pa lumalaki 'yong gulo, 'di ba, na kung iisipin mo simpleng simple lang naman 'yong pinagmulan, 'no? Um, 'tsaka alam mo nga, importante rin, eh, humingi ng tawad kung mayro'n nga talagang pagkuk o pagkakamali. Kasi para sa'kin 'pagka humingi ka ng tawad talagang, ah, inacknowledge mo na may mali ka, na so alam mo kung ano dapat gagawin sa susunod, 'di ba?
Oo. Mm. Ah, totoo, totoo. Tama, tama. Oo. Tama. M Mm. Totoo. Oo. Oo. 'Tsaka minsan kahit, ah, minsan sa tingin mo hindi, eh, hindi i ikaw 'yong mali or siya 'yong mali, okey pa din na humingi pa rin ng tawad kahit alam mong hindi naman ikaw 'yong
Oo. Mm, oo.
Mali, 'di po ba?
Oo, totoo yan, totoo yan, eh, alam mo ba ako nga may na-experience ako na parang ang tagal-tagal nung issue 2 taon kaming hindi nag-usap ng pinsan ko, ganyan dahil siyempre ako ma-pride ako sa iniisip ko wala akong kasalanan ganyan pero, ah, alam mo nung parang kumalma na, eh, napag-isip-isip na rin namin na sobrang tagal na nung issue na talagang, da dalawa na lang kaming nag-sorry na, hindi na kami nagsisihan kung sino ba yung nagkamali, kung ano ba yung ano, eh, at the end of the day, sa du ano, eh, okay naman, naging okay naman kami basta, ah, pinag-usapan na lang namin kung ano ba talaga yung nangyari kung ba't ba nagkaganon, na naresolba naman namin agad yung issue, 'di ba?
Mhm. Oo. Mhm. Oo. Mhm. Oo. Mahirap din po kasing ano, ah, masak eh, mabigat sa dibdib kapag may, ah, kamag-anak or malapit sa'yo na, yun nga may hindi pagkakaintindihan or pagkakaunawaan, tapos 2 years na hindi kayo nag-uusap. Pano po yun kapag may fa family gatherings, may bonding.
<scoffs> Oo, totoo yan. <chuckles> Oo, ayun nga. Ayun nga, pagka may oo, pagka may Pasko parang siyempre iiwas ako hindi muna ako pupunta sa bahay, eh, 'di ba Pasko yun dito sa Pilipinas yun na yung pinaka-reunion natin, so ay siyempre, ah, nakadismaya na parang i imbis na nandoon ako, 'di ba, pinili kong umiwas kaya yung mga ganon din naisip ko talaga k kaya nag-aano na lang, nag nag-usap na lang din kami at niresolba yung problema.
Mhm. Oo. Ah, at least po na-resolve po ninyo, ah, pero sa tingin mo po, gaano talaga ang mga salita kumpara sa gawa, pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal?
Oo. Hmm, okay 'no, alam mo mahalaga yung salita bilang pagpal palakas ng damdamin, 'no, tsaka kumpiyansa kumbaga moral support din yan, eh, yung, um, alam mo naman sat satin ko lalo na 'pagka down na down yung isang, ah, miyembro ng pamilya kahit na kausapin mo lang yan, malaking bagay yan, 'di ba, kahit na wala kang gawin, eh, parang marinig lang nya yung advice mo, eh, talaga mali-lift up yung, ano, niya, 'no yung food nya yung spirit nya, 'di ba. Tsaka pero alam mo mas matimbang din talaga kung merong gawa dahil parang, dun talaga may may pisikal na, ah, mang nangyayari, may pisikal na resulta na ginagawa, 'di ba, eh, yun naman yung sa tingin ko, eh, ikaw ba ano ba sa tingin mo sa ganun?
Mhm. Mhm. Mhm. Tama, tama. Totoo. Oo. Tama. Mhm. Mhm. Ah, sa'kin po parehas po na mahalaga ang salita at tsaka sa gawa. Siyempre, kapag may sinabi tayo kailangan nating, ah, iparamdam or, ah, gawin din para maramdaman nila na sincere tayo sa mga salitang, ah, sinasabi natin dun sa tao. Kaya para sa'kin mahalaga na yung salita, ah, kunyari kapag sinabihan kang I love you, so, okey na lang 'yon, okey na lang ba yun? So, kailangan mo din, ah, pa kailangan mo din patunayan na totoo yung sinabi mo na mahal mo talaga siya or 'di kaya kahit yung sorry, simpleng sorry o paano mo paano niya masasabi na sincere ka dun sa salitang binitawan mo kung hanggang dun lang naman kung wala naman siyang ginagawa. So, para sa akin, ah, pantay na dapat, ah, sabihin sa salita at mm, tsaka gawin din yan, parehong salita at tsaka sa gawa yan para sa'kin.
Mm. Mhm. Hmm, ano. Hmm, oo. Totoo. Mhm. Oo. Mismo. Mhm, parehong importante. Oo. Ayan. Kumbaga, kailangan talagang magtugma yung salita 'tsaka gawa para malaman na totoo yung, ano, 'no, yung pinapakita mo totoo na sincere ka, totoo yung damdamin Ah, kasi minsan kapag salat sa gawa tas puro salita lang minsan, kapag ka, eh, ano, parang nawawalan din ng gana, 'no, parang hindi ka na papaniwalaan sa mga sinasabi mo kasi puro salita ka naman, wala ka namang konkretong bagay na ginagawa para, ah, maayos yung sitwasyon, 'di ba, porket tama eh, kailangan tum tumbasan mo ng gawa yung sinasabi mo, 'di ba?
Totoo. Mhm. Totoo. Mhm. Tama. Mhm. Mhm. Or di kaya naman iba yung sinasabi nila, tapos taliwas din naman yung ginagawa, hindi po ba?
Ayun, oo, isa pa yan. <chuckles> Oo, eh, kailangan pareho, kailangan tugma, 'no, pero, ano ba sa inyo ba may mga tradisyon ba o nakagawian kayo bilang pamilya na tumutulong para magpalalim yung mga samahan niyo?
Hmm. Oo, parehas po. Mhm. <inhales> Ah, meron kaming, ah, mga nakagawian, hindi naman siya tradisyon, ah, yung simpleng pagsasalo-salo kahit walang okasyon, yan. Kapag na naisipan lang naman namin na magpipinsan na kumain, ayan ah, maghanda nang kahit kaunti kahit walang okasyon or di kaya ah magluto lang ng simpleng hapunan tapos kanya-kanyang dala ng pagkain, yung dapat na yung dapat na ulam nila sa gabi or sa hapunan tapos idadala na lang, kumbaga salo-salo lang, simple lang hindi naman kailangang bongga, yan. Sa inyo po ba?
Mm. Mm. Ah, okey, oo. Mm. Oo. Oo, yan maganda yan. Hmm, kalsada na ano, oo. <chuckles> oo, ayan. Alam mo maganda din yun eh, yung 'pag, ah, salo-salo ng wala na wala namang occasion eh, kami rin ganyan. Actually, pamilya nung asawa ko ganyan parang from time to time mag-aaya yung kapatid niya na kumain sa labas ganyan eh, siyempre ano yun parang bonding na rin yun eh, makamusta ganyan magiging updated sa isa't isa kung kamusta ba yung lagay nung isang kapatid nila ganyan. Kamusta ba yung lagay nung, nanay nila tatay nila ganon. Eh kumbaga nagiging updated din, ah, yung mga bawat miyembro no eh, okay din yung ganong bonding no. Tsaka yung ano lang siguro kaming pamilya yung asawa at anak ko yung pagsisimba tuwing Linggo, um, isa rin yan sa ginagawa namin yan kasi syempre, ah, panahon yan para mag-reflect magpasalamat sa mga nangyari sa linggo, ganyan o kaya 'pag minsan paka nada-down ka eh, magdasal ka eh mali-lift up din yung spirits mo di ba? So isa rin siguro yun sa talagang nagpapalalim ng samahan namin na kahit na parang kahit na baby pa yung anak ko eh, talagang minumulat na namin sa ganung paraan di ba para pagdating ng ano pagka medyo malaki na siya eh, eh sabihin natin maging maayos siya na tao siya, di ba?
Mm. Oo. Hmm, tama. Hmm, tama. Yan. Hmm, yun naman. Mm. Oo, oo. Mm. Oo. Tama Mm. Ah, to oh, totoo. Malaki pong epekto yung, ah, religious ah na activities naman sa bonding at tsaka sa relasyon ng pamilya, kasi yun po yung minsan nagdidikit ng relasyon na nagiging mas malapit sa isa't isa. Tsaka sa'min yung isa pang ano isa pang, ah, paraan or gaw gawain, ah, yung minsan, ah, picnic ganon or di kaya pag travel, pamamasyal ng pam pamilya yan.
Ah, oo. Mm. Kaya nga eh. Mm. Ah, okay yan oo. Oo, ayos yan yung travel na talagang ganyan din yung kami nung ano lalo ng bata bata ko nung malakas pa yung mga magulang ko, talagang every summer mag-a-outing, maghahanap ng beach tapos 'pag Pasko naman uuwi sa probinsya sa mga lolo lola eh, ayos din no talagang makikita mo yung bonding kasi ano yun eh, parang ilu-look forward ng bawat miyembro yan di ba, talagang ma-excite sila pagka darating na yung Pasko, darating yung summer, di ba?
Mm. Yan, oo, totoo. Tama. Hmm, totoo. Oo. Oo, bawat taon ah, parang sa'min bawat taon may travel kami naman magpipinsan, uncle ganon. Kasi sabi nila kasi minsan magkikita mo yung tunay na ugali ng tao sa pamamasyal. So para sa'min oo daw sabi tapos ah, sabi ko ah, kaya napapansinin namin na yun, sa mga ganong paraan simpleng pagkain, pamamasyal, magba-bonding, ah, sama-sama. Yan may konting kwentuhan o videoke yan, yan naman yung paraan mm para mapalalim ang samahan.
Mm. Ayun, oo. Ah, talaga oo. Mm, oo. Oo. Oo, hindi ako yan, mismo. Oo eh Oo maganda, maganda eh, yung ibang mga pinunto natin eh, magkaparehas lang tutal nasa Pilipinas tayo pareho yung kultura natin no. Eh, maraming salamat sa mga naibahagi mong kwento eh, natuwa ako dito sa kwentuhan natin ah. Maraming salamat ah.
Totoo, totoo. Ah, ako din ah, madami po akong natutunan tsaka, ah, maganda po yung usapan natin. Salamat po, ah, paalam.